使ってます。で、あの、怒っている時は、あえて使わないみたいな。あの、普通に丸で終わりとか。あの、こう誰に対してもだと思うんですけど、こうちょっと不機嫌な時は、普通だったらニコみたいなこう、顔文字つけるんですけど。こう怒っている時は、うんそうだよ、丸みたいな。
はい。 あ、あの、それで、あの、相手も察するっていう はい。はい。 はい。 あ、はい。 ああ、なるほど。
<laughs> そういうので、ちょちょっと、あの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
はい。 はい。 使い分けですね、まさに。 はい。 はい。 はい。 はい。 あ、はい。 はい。やっぱりそのキャラクターみたいなものじゃなくて、ほんとに無難な絵文字とか顔文字っていうのをを、あの、結構使っているっていう感じですか？
そうですね、あの、ま、はい。そうですね、結構、ま、家族とか、あの、今あまり仕事の人とメあの、LINE したりするっていうのがないので。今だとちょっと家族とか、ちょっとあの、し親しい人とかしか送ってないので、だいたいその、なんなんとなく、この可愛可愛い感じのスタンプを使うことが多いですね、はい。
はい。 はい。 はい。 はい。 ああ、なるほど。はい。やっぱり、そうですね、あの、可愛い感じのスタンプで、あのあの、ま、普通の感じのスタンプっていうのが無難ですよね。和やかな感じの、はい。その使い分けを、あの、ちょっと怒ってる時は、あの、使わないよっていうような感じの、そう、ご家族さんともそれで、あの、こう、ま、それも1つのコミュニケーションですよね。うわ、はい。そうですね。はい、なるほど。いやでも、今日はほんとにあの、職場のお話から、あの、プライベートのご家庭の話からと、色々、その、あの、メールとか LINE の、あの、言葉遣いということに関して色々お話が聞けて良かったです。
<laughs> はい。 そうでそうね、あの、なご和やかな感じで。<laughs> はい。 あの、そうですね。怒ってる時はもう、あの、あえて使わない。はい。 まあ、そうですね、私なりのコミュニケーションって感じですね。 はい。 はい。 <laughs> はい。 はい。